Uhum.
E eu busquei o zíper
Sim.
eu busquei, eu busquei fazer exatamente como a cliente me pediu, como você me pediu
Sim. Ah, entendi, entendi. Tu fez o que foi solicitado.
né. O que foi solicitado.
Sim, entendi.
Então como eu fiz o que foi solicitado eh, mas não ficou eh, da forma que você queria, de repente você achou um defeito
Uhum.
mas um defeito que eu não consigo enxergar esse defeito porque eu fiz tudo o que você falou.
Entendi.
Eu escolhi o tecido, eh, né, você trouxe o modelo
Entendi.
você disse para mim que não era botão, você me deu, né, a isso existe
Te eu te dei toda o que eu queria e tu fez.
e e aí existiu uma prova
Uhum.
você foi provar a blusa
Uhum.
e a blusa passou pela prova
Sim.
então se passou pela prova
A princípio né, isso, se passou pela prova tá aprova é isso aí, esse é o proces
foi aprovada. Né, assim. Foi aprovada. Aí eu te entrego a blusa, quando você veste e fala assim: "Ainda não está legal"
Entendi.
aí fala: "Eu vou pensar". Como assim?
O que que não está legal, né, o o que que é que não está legal, né.
sabe. É, como assim? Isso.